Oh, normal naman yun. Ah, eh, lahat naman tayo hindi expert agad-agad. Kaya pag may mga pagkakataon na makakalimutan mo, ah, yun nga, m maganda kung may magre-remind sayo o kaya, um, ituloy-tuloy mo lang. Minsan, um, mag-stop ka pero pag naalala mo ulit, um, i gawin mo ulit. Huwag oo, huwa huwag kang magbaba-backslide ba kasi sayang naman yung nabanggit mo rin kanina yung pagiging-consistent, yun. So kasi pag naging routine mo na yun, ayun pwedeng tuloy-tuloy na rin yun, in the long run.
Gagawin ano, oo, nga naman. <chuckles> Mm. Kaya nga. Mm. Hay, naku, no? Grabe talaga yung adulting na yan, eh. Talagang, um, hindi mo na magagawa yung hobby mo, no? Pagka talagang, um, nakarating ka na sa point ng buhay na ganun, no? Alam mo talagang mahirap. Ako aminin ko sayo nahihirapan din talaga ako pagdating sa bagay na yan, eh, no? Um, siguro hindi lang ako yung, ah, nakakaranas ng ganito halos ibang tao din, no? Pero yung mga pinayo mo sa'kin, eh, malamang din, eh, maipayo ko yan sa iba. Kasi, maganda, eh, maganda na nagkakaroon ka ng, um, disiplina sa sarili. Tsaka, maayos na pag-i-schedule at pagsunod sa oras, no? Kasi, isa rin ako sa mga ano, eh 'yong tinatawag na time management, yung laging late, yan, ganyan. Kaya yan, kahit papaano maiiwasan ko na din yun, eh, no? Hindi ko na lang balanse yung, um, ah, libangan ko tsaka obligasyon ko. Nagkaroon pa ako ng parang balanse pati din, din sa, um, pagtupad sa tamang oras, di ba? Kaya maraming-maraming salamat dun sa mga naipayo mo.
<chuckles> Mm. Mm. Hmm.